Ehm, paralisi da analisi, qualcosa del genere. Adesso non non non mi viene il nome, però c'ha c'ha un nome specifico. Quindi diciamo, appunto che non è proprio una non è che è una mancanza di creatività, tutt'altro, ehm, sembra più un problema di, ehm, come possiamo dire, di selezione, no, di focalizzarsi e, ehm, mh mhmm, su almeno 1 o 2 cose, e gestire l'energia necessaria per portarle a ter
Mh-mh.
Ehm Qui o direi di di strutturare, uhm, proprio un percorso d'azione, no, però prima di fare questo volevo, mhmm, magari chiederti un paio di cose, no, ma ti sei accorta se c'è un momento specifico in cui abbandoni, ehm, uhm, un'idea per passarne a un'a che ne so magari sub mhmm, subito all'inizio, ehm, oppure quan a metà strada quando magari diventa difficile, c'hai hai capito se c'è un momento in cui avviene questo salto, questo
Credo un po' quando cioè allora per quelle che ancora non ho iniziato, appunto avviene nel momento in cui, ehm, mi devo, mhmm, appunto mettere per farle, no, quindi, ehm, mi blocca poi trovare, ehm, "il giusto momento" tra virgolette, che mi impongo io di uhm, di dire: "Okay, lo faccio in quel determinato momento" quindi un po' quello. Invece per quanto riguarda, ehm, quando le inizio e non le finisco, è proprio, ehm, poi, ehm
Mh. Sì. Mh.
diciamo non avere più una sorta di ispirazione, non lo so, magari se sto per esempio, ehm, disegnando, no, facendo un dipinto, poi, ehm, non mi non mi viene la voglia di continuarlo perché non mi sento in quel momento <chuckles> di farlo, non lo so.
Mh. Sì. Ah. <chuckles> Okay, ma guarda queste cose qui, mhmm, mhmm, mhmm, succedono probabilmente quando <chuckles> l'entusiasmo iniziale magari si si esaurisce e quando, uhm, mhmm, l'idea comincia a diventare un lavoro, cioè un un qualcosa su cui impegnarsi colo concretamente, ehm, e perché appunto e il passaggio da dall'idea brillante, cominci a a fare qualcosa, però quando a un certo punto bisogna cominciare a a renderla concreta, il ehm, mh, si chiama più lavoro e quindi lì è più è sicuramente più complica Ehm, mhmm, però, ehm, volevo fa sempre chiederti un'altra cosa, no, ehm